لأ لأ خالص، ما أنا باقول لك أهو، أنا أنا باوضِّح لك أهو، هل أنا فعلًا لو بقيت لاهِس في الحياة كده وباجري و ورا الدنيا والماديات، وعمِلت ملايين وعمِلت قصر، وعمِلت villa وعمِلت عربية وعمِلت كل ده، هل ده الن ده النجاح الحقيقي؟ لا، مش النجاح الحقيقي، أصل كلمة النجاح ده كلمة فضْفاضة، خلِّي بالك، مل مش م مش مجرَّد فلوس بس. يعني عايِز أقول لك أنتَ لو أنتَ سبَّبت ابتسامة لواحد ده نجاح، يعني أنتَ لو خلَّيت واحد يضحَك، و ونجَحت إن أنتَ ت تطلَّعه من حزَن والّا هَمّ، يمكن
أيوه. إمم. يا سلام. يعني أبسط الحاجات اللي في الدنيا، آه.
آه، مش ده نجاح؟ آآ، آآ، لو أنتَ معاك جنيه وادِّيته لواحد يعني غلبان وكان محتاج الجنيه وادِّيته له ده، و وأدخَلت عليه السرور، هو ده مش نجاح؟ نجَحت إن أنتَ تسعِده. فكلمة النجاح كبيرة خالص. فهي مش مرتبِطة بالفلوس أبدًا يعني، وإن كانت الفلوس مهمَّة برضه، أنا مش عايِز نقلِّل من أهمِّية الفلوس، لأن الفلوس هي
جميل جدًا. لو أنتَ بدأت الكلام أصلًا بال إن الفلوس عَصَب الحياة، وإنه تاكُل وتشرَب وتعِيش كريم وتسُدّ فواتيرك وكذا، و وأعتقد ال التراث بتاعنا ملْيان حاجات بتقول على أهمِّية الفلوس مش العكس تمامًا. يعني لمّا ييجي كذا صَحَابي عايِز ي يتبرَّع بفلوسه كلها، النبي يقول له لأ، خلِّي معاك شوية، لأ سيب اتبرَّع ب التلت بس وسيب التلتين لعيالك، لأ اعمَل كذا، لأ احتفِظ بمالك، أحسَن لك، حاجات كتير مهمَّة يعني.
حقيقي حقيقي، اللي أنتَ بتقوله ده. آ أيوه، هي الفلوس مهمَّة، وبدون ال الفلوس الإنسان مش هيعرَف يواصِل حياته، مسيرة حياته، بس ما تبقاش هدَف، ما تبقاش في قلبه، تبقى في إيده. مطلوب من الإنسان الس آه، مطلوب من الإنسان السوي إن الفلوس دي تبقى في إيده، ويصرَفها كده بحِكمة وبعقل، ويجمَعها بعقل برضه، ويحُطَّها في مكانها المناسِب. بس ما تكونش هي في قلبه ومسيطِرة عليه، لو سيطَرِت عليه ده هيبقى فشَل مش هيبقى نجاح، ه ه ه هي هيتعَب.
يا سلام. آه اللي هي يمتلِكها، آه. يمتلِك الفلوس، آه عادي، لكن ما تكونش هي اللي بتمتلِكه، مثلًا أو هي اللي اللي في قلبه. طب ال
بالضبط، أيوه، التعبير بتاعك ده تعبير جميل أوي وعجَبني فعلًا. ه هو يمتلِكها وهي ما تمتلِكوش، لإن لو الفلوس امتلَكِت الإنسان هتحوِّله لآلة لجَمعها، وفي الآخِر ممكن يمُوت ويسيب كل اللي جمَعه وما يستمتِعش بيه. فأنا من وجهة نظري، مش مش كل الفلوس نجاح، ومش كل اللَهْس ورا الحياة وال والماديات ده هو ده النجاح، النجاح ليه معنى تاني، إن الإنسان يحقِّق ذاته، ي يحقِّق وجوده، يعمَل سيرة طيِّبة في ال في يعمَل سيرة طيِّبة لنَفْسه في في الحياة، يسيب أثَر نافِع للناس، هو ده النجاح الحقيقي. وكام من فقير ساب أثَر طيِّب في الناس ونفَعهم، وأصبَح ناجِح ومشهور من غير ما يكون معاه ولا مليم، فقراء كتير التاريخ بيذكُرهم.
يا سلام، أيوه. إمم. يا سلام، أيوه. يا سلام، أيوه. آه، ال الأخلاق والإنتاجات الفكرية وال والعلم والحاجات اللي بت التدريس والحاجات دي كلها يعني.